Guarda, mhmm, ho proprio bisogno di sfocarmi con qualcuno perché ultimamente è una litigata dopo l'altra con il mio compagno, uhm, non ne posso davvero più. Ehm, io non riesco a fargli capire, uhm, che è veramente frustrante continuare a ripetere e e ri uhm, riparlare delle stesse identiche cose, ritrovarsi a, uhm, scontrarci su cose che magari abbiamo già provato ad affrontare in passato, o magari a volte abbiamo anche già risolto eppure, ehm, costantemente, ehm, si ripetono e, uhm, ci ci perseguitano. Io non so come esprimere, ehm, i miei sentimenti, come farglielo capire senza, uhm, sfociare in una nuova litigata, perché ogni volta che poi provo a parlargliene, uhm, mhmm, diventa una un'altra occasione di scontro. E quindi, mhmm, vorrei magari, uhm, avere un po' il tuo aiuto, capire, uhm, se ci sono dei modi in cui posso comunicare in modo un po' più fu uhm, più positivo perché, mhmm, io mi ritrovo a dire tutte queste cose, ehm, come ti puoi immaginare un po' con rabbia, uhm, un po' urlandogli addosso, e mi rendo conto che non è forse sempre la uhm, la strategia migliore, quindi forse tu mi puoi aiutare un po' in questo senso.
Guarda, prima di tutto mi dispiace molto del fatto che tu stia affrontando questo questo momento difficile col tuo ragazzo che immagino vada avanti comunque da un po'. Mhmm, a proposito di questo, appunto, mhmm, vorrei capire un attimo, ehm, s succede spesso che voi litighiate? Ehm, succede da tanto tempo?
Mh. Mah, guarda, mhmm, va un po' a periodi, però, uhm, devo dire che ultimamente, ti parlo di, uhm, un paio di mesi a questa parte, il problema è, mhmm io ho la sensazione che il problema sia un po' peggiorato ecco, ehm, come diciamo come ti puoi immaginare, in una relazione ci sono sempre un po' di battibecchi e non è che adesso io, ehm, mhmm, s pretenda che uhm, che che non non litighiamo mai su delle piccolezze, queste fa parte della vita normale però, ehm, guarda, uhm, negli ultimi 2 mesi è una cosa incessante; cioè, ogni piccola, uhm, cosa che, ehm di cui io io a me e a me sembra di avere già parlato, a me sembra di avere già risolto, si ripresenta costantemente e ti parlo di problemi, uhm, un po' relativi alla casa, uhm, relativi alla nostra organizzazione, al tempo, uhm, cioè è veramente, mhmm, un qualcosa di molto frustrante.
Okay. No, lo immagino. Quindi, ehm, diciamo che questo ehm, questi litigi riguardano un pochino tutti gli aspetti del quotidiano o ci sono delle cose in particolare che pesano particolarmente? Appunto, ci sono magari degli argomenti che vi pesano maggiormente?
Eh, sì. Effettivamente, sì. Sono, uhm, delle molte questioni che riguardano la casa e come ci organizziamo, ehm ehm, nella condivisione degli spazi, ehm, che, ehm, però devo dire sono anche un po' connesse secondo me, mhmm, poi magari mi dici tu se, uhm se pensi che abbia ragione, anche al fatto, uhm, che lui, ehm, un poco di come è organizzata la nostra vita lavorativa. Ti spiego: ehm, lui, ehm, lavora per, uhm in rotazione, quindi a passa 2 mesi, uhm, ehm, via da casa a lavorare, 2 mesi a casa di riposo. E quindi, mhmm, si creano anche delle, ehm delle dinamiche un po' particolari, ecco, non è una, ehm un vissuto tradizionale per cui, ehm, ci si prende cura della casa in modo costante, ehm, in modo naturale, in cui si ci si trova un equilibrio, perché l'equilibrio è costantemente rotto dal fatto che, ehm, lui va via e ritorna. E quindi, ehm, quando è a casa, ehm, è come se io tutte le volte debba ri-insegnargli o ri-chiedergli le stesse cose, perché lui ha un po' perso quelle abitudini che magari, uhm, c'erano quando prima che partisse. È come una sorta di ciclo che si ripete costantemente, però dopo un po' devo ehm, e non so più come farglielo come inculcarglielo in testa, perché, uhm, mi crea disagio poi.
Okay. No, certo. Capisco bene le difficoltà che ti trovi ad affrontare, anche perché immagino poi, correggimi se sbaglio, mh mhmm, anche questa cosa appunto di dover ripetere, ehm, sempre le stesse cose diventa sia frustrante che per te mhmm, sia frustrante per te, ma anche per lui probabilmente sentirsi ripetere sempre le stesse cose, a un certo punto, mhmm, lo mette in una posizione probabilmente anche di di, mhmm insomma, di di disagio a sua volta, no. Ehm
Esatto, sono proprio le cose che mi dice lui, che ripeto tutto sempre un sacco di volte.
Ecco, ehm, ma, mhmm, ti faccio questa domanda per capire un po' meglio: ehm, il litigio, okay, mhmm, capita spesso a quanto ho capito o comunque, ehm, c'è questa periodicità di dei 2 mesi in cui chiaramente poi si ricade in determinate dinamiche, ma, ehm, in questi momenti in cui litigate esattamente poi come si svolge la litigata in sé, nel senso, ehm, il prima, il dopo, cos'è che fa scaturire esattamente la litigata in sé o o comunque in che maniera scaturisce e poi come cercate di di risolverla, ecco?
Guarda, mhmm, io lo potrei forse definire un po' una sorta di climax nel senso che, ehm, magari ci sono delle piccolezze perché i io ti parlo magari anche di cose, ehm, piccoline di organizzazione di vita di tutti i giorni d come sci magari come, ehm, uhm, piccole cose come rifare il letto, come s ehm, mettere via i vestiti, i lavaggi, ehm, e le come organizzare la cucina, le pulizie, ecco sono tutte cose che, mhmm, di per sé sono piccoline, magari non sono, ehm, eclatanti però messe tutte insieme mi creano frustrazione e all'inizio io magari lo dico, ovviamente dopo diciamo lui tornato dal lavoro è stato via tanto, magari è stanco quindi io faccio anche un po' di più in casa non non ho problemi con questo però, ehm, magari dopo un po' inizio a ripetergli la stessa cosa una volta, due volte, tre volte dopodiché, eh ehm, e inizio a essere più, ehm o forse più, ehm, scocciata e o alzo la voce, inizio ad arrabbiarmi, ehm, magari, ehm a per arrivare a un punto in cui dopo un po', ehm, inizio ad arrabbiarmi prima ancora di dirglielo perché ormai, ehm, dovrebbe essere qualcosa che lui deve dovrebbe aver già capito dopo che gliel'ho detto dieci volte e quindi, mhmm, ehm, mi arrabbio direttamente e le da lì le litigate poi lui si sente appunto ripeto come dicevi prima, ehm, si sente che io, ehm, che io sia sempre lì a lamentarmi a ripetere le stesse cose e la litigata va avanti così, ehm, finché poi sì facciamo pace ma il problema non è risolto.
Eh. Okay, adesso mi è un pochino più chiara la situazione. Ehm, guarda sicuramente io immagino che anche per lui non dovesse n non dev'essere particolarmente facile comunque vivere, ehm, 2 giorni cioè per 2 mesi, perdonami, fuori casa e altri 2 mesi poi a casa, quindi anche per lui le abitudini insomma è è difficile riuscire a mantenerle. Ehm, dall'altra parte capisco anche la tua frustrazione, anche perché per 2 mesi praticamente ti occupi completamente da sola di tutto, e anche lì, ehm, immagino tu <chuckles> ti ritrovi, mhmm, ad affrontare determinate difficoltà, ehm, da sola e poi in quei 2 mesi magari in cui lui c'è ti aspetteresti un po' di, uhm, collaborazione in più semplicemente, ecco. Ehm, e
Sì. Hai detto 2 parole proprio, mhmm, per e d esatte, perchè io mi sento molto sola a volte e e frustrata, ehm, la collaborazione è quello che cerco. Non so come come mhmm, come dimostrarglielo, come spiegarglielo.
Guarda, mhmm, io, ripeto immagino che anche per lui non sia facile, motivo per il quale, mhmm, io ti consiglierei magari di, mhmm, parlarne in un momento in cui siete entrambi tranquilli, anche perché, come mi hai già detto, capita spesso che nel momento in cui vi trovate ad affrontare l'argomento lo fate in maniera molto animata; il che è assolutamente naturale, perché chiaramente, ehm, s mhmm, la cosa più facile che ci riesce, è, ehm, riversare la nostra rabbia, la v nostra frusta frustrazione sulle persone che ci sono vicine; ehm, è la cosa più natura naturale che possa succedere, dall'altra parte, ehm, dobbiamo renderci conto di questo e farne tesoro, quindi, ehm, nel momento in cui siamo consapevoli di trattare l'argomento magari in maniera, mhmm, sbagliata, ehm, facciamo un passo indietro, e proviamo a parlarne in maniera un pochino più, mhmm, tranquilla. Quindi io ti consiglio di ritagliar ecco, di ritagliarti magari un momento in cui siete insieme, in cui siete tranquilli
Sì. Mh. Hai ragio
ehm, di appunto provare a a fargli capire semplicemente come questa cosa ti fa sentire; uhm, le difficoltà che ti ritrovi ad affrontare
Quindi mettendola un po' più sulle emozioni più che sulla cosa stessa, okay.
Esatto, cioè Esattamente, quindi gli fai capire che tu chiaramente nei 2 mesi in cui sei da sola, accumuli tutta una serie di ehm, insomma di di sentimenti comunque di solitudine di, ehm, mhmm, anche pesantezza proprio dell'affr nell'affrontare la quotidianità, perché chiaramente hai tutto sulle tue spalle. Quindi, mhmm, fargli capire che, nel momento in cui lui c'è tu hai bisogno di lui, della sua presenza e della sua collaborazione appunto, e che è frustrante anche per te ripetere le cose in continuazione perché hai l'impressione che lui non ti ascolti, mentre tu hai proprio bisogno che lui sia dalla tua parte, sia con te, ti ascolti il più possibile. Penso che parlandone tranquillamente a cuore aperto possiate entrambi risolvere e capire meglio cosa provate entrambi appunto, poi trovare una soluzione insieme.
Esa Mh. Ma guarda, è proprio così. Io effettivamente, ehm, se devo essere onesta, uhm, non ho mai aperto un discorso, ehm, basato su sulle mie emozioni, cioè io più che dirgli uhm, parlargli la mia frustrazione di solito, ehm, e parlo della cosa che mi dà fastidio: quindi, ehm, magari, uhm, non so, uhm, pa uhm, gl i piatti se non li ha fatti, i vestiti che li ha buttati per terra, non ha li sistemati ecco, mi focalizzo più sul problema, ehm, il problema però superficiale e non il problema di fondo cioè, che io non mi sento ascoltata ma mi sento sola e non capita. Quindi tu hai forse, hai centrato proprio il problema principale l'idea di parlargli ecco, mi mi mi mi fa un po' paura perché, ehm e non è se non è sempre facile esprimere i propri sentimenti però, uhm, potrebbe davvero essere la cosa che sblocca, uhm, un po' questa situazione quindi, uhm, ti ringrazio per avermi fatto notare questo particolare, uhm che era è for è così semplice, ma, ehm, non era evidente in principio quindi grazie ancora.
Figurati guarda grazie a te, e se dovessi avere bisogno io sono qui per ascoltarti e per fornirti tutti i consigli di cui hai bisogno.